Claro, y y en realidad no es un chequesote así que tú digas: "Uta, millones, eh, de director", pero, pues, es lo que paga mis cuentas, lo que me da de comer, y y aunque es un sueldo decoroso, pues, también, eh, con, pues, con toda esta inflación y la época que estamos viviendo y todo, pues, no no hay dinero que alcance, así como que superbién, entonces, eh, por eso a veces traigo proyectitos, este, personales que no me requieren ni mucho tiempo ni mu
Sí, pues sí, pero ujú. Mm. Sí.
inversión, pero necesito atenderlos también, este, eh, pues, para que crezcan y en algún momento dejen alguna entrada de dinero, eh, y pues, también por por cuidar mi trabajo, que es el que ahorita me paga las cuentas, pues, me roba tiempo, y atención de mis proyectos personales, y pues, menos rápido van a crecer, ¿no?, eso suponiendo que crezcan. <chuckles>
Okey. Entonces tendrías que elegir entre uno de los 2, ¿no?, como decir: "Bueno, por ahora le voy a dar tiempo a mi trabajo y a mi proyecto le voy a dar tiempo después, ya que tenga vacaciones".
Eh. Pues sí pues sí.
¿Verdad?
Desgraciadamente, parece que así va a ser, aunque en realidad no es no es lo que yo quisiera.
¿Cuánto te dan de vacaciones para que un mes o 2 semanas?
Eh, 15 días 15 días 15 días en diciembre y 15 días, eh, en junio, julio, eh, y te digo
¿No los puedes tomar juntos, pedir juntos?
No no no, es es, no no funciona así, este, y desgraciadamente, eh, pues, 15 días no son suficientes, aunque se los dedique al 100% a mis proyectos, pues, en 15 días difícilmente
Mm. Ah, okey.
en un en cualquier tipo de proyecto o negocio, eh, pues, se necesita más tiempo, más constancia en lo que estás haciendo y ma más cuando son proyectos, eh, pues, de cosas digitales, eh, así como te digo, el canal de YouTube, o otro tipo de de empleos así a distancia, que con una computadora y una conexión a Internet puedes, eh, pues, cumplir con ciertas cosas y generar algún ingreso, que no es mucho, pero, pues, vaya, todo lo que sume sirve, ¿no?, pero bueno es este, oye, pues bueno, mira, como quiera, eh, me ha servido mucho para desahogarme de esta frustración que traigo, te agradezco por haberme escuchado, y y por tus consejos, y este, y pues, bueno, espero que que estés muy bien y de verdad te agradezco el tiempo que que dedicaste a escuchar mis mis problemas.
Exacto. Sí. Claro. Así es así es. <chuckles> Me da mucho gusto. Por supuesto que sí, muchas gracias a ti, me da mucho gusto, y espero que tengas un muy bonito día, muchas gracias.
Mm. Gracias a ti, hasta luego.